Ну позитивный же опыт, согласите согласитесь бывает был и бывает, когда ты что-то вот такое пробуешь да, и оно тебе и новые эмоции даёт, и какой-то позитивный заряд.
Конечно. Конечно. Да.
И даже если ты этим недолго позанимаешься, всё равно оно даёт такую т энергию позитивную.
Ну конечно. М, и еще хочу сказать, что, а, позитивный опыт у меня, например, есть такой, что я о чем-то мечтала мечтала и оно сбылось.
Да, да, ну-ка скажите. Мгм. Ага, ну как здорово. Ну, то есть, значит значит, вот скоро пекарем станете, будете классный хлеб выпекать. А потом как начнёте его через через соцсети, как начнёте продавать. Ну вкусный хлеб действительно. Я вот, э, по хлебу, а, скучаю по какому-нибудь, знаете, цельнозерновой хлеб. Я как-то покупала, у нас была пекарня. Вот здесь где я щас живу, нигде такого нету. Я бы хотела такой хлеб найти.
Да, да, м. <laughs> Я вам сообщу, если что. <chuckles> Мгм. Ну вот, э, я скучаю по чёрному хлебу, по такому кислому, вот настоящему чёрному хлебу на закваске, потому что здесь тоже нет.
О, ну вот видите. Вот скучаете, значит сделаете сами. Вот видите, как доходит. <laughs>
Да. Я вот и собираюсь, <laughs> потому что, да.
Начинаем вспоминать старые рецепты, да, рецепты каких-то там наших родителей, когда они что-то делали, потому что не можем найти такого. И доходим до этого. Ну спасибо, что поделились вашим опытом, мнением. Очень интересно было.
Да, м. <laughs> М-да, да-да-да. И вам спасибо, и желаю вам, чтобы все мечты осуществились.